Ehm, sì, perché, mhmm, voglio dire, uhm: già subiamo tanto. Perché, a livello, per dire, economico, lo stipendio di un educatore, ehm, <scoffs> co que l poco più della della metà, di quello che prende un insegnante di sostegno. Quindi, già la disparità a livello di buste paghe è incredibile. Ora, che ci sia anche, uhm, que questo proprio qu questa mancanza di di rispetto a livello umano è è è assurdo. Nel senso, già io ritengo che sia un una cosa folle che davvero, loro, percepiscano quasi 1600 € euro contro i 900 € euro nostri. Lavorando anche qualche ora in meno. È vero, poi l loro fanno i consigli di classe una volta a settimana al pomeriggio. Poi, gli esami a fine anno. Però, voglio dire: di mese in mese, ehm, è quasi il doppio il loro stipendio eh, parliamoci chiaro, cioè.
Sì, interpersonale capisco. Certo. E e quindi, diciamo che tu, se senti anche questa disparità che è anche economica. Ehm, come, mhmm, non non giusta alla fine. Perché il lavoro che fate voi educatori, rispetto al corpo docente è, ehm, di è identico.
È identico, nel senso: allora, dovrebbero esserci delle delle differenze. Perché l'educatore, tendenzialmente dovrebbe andare a lavorare sugli aspetti emotivi o psicologici del ragazzo. Non dovrebbe occuparsi di parte didattica, ma in realtà come comincia l'anno ci danno: "Allora questo è il programma da fare, tu ti fai Galileo, tu fai Van Gogh, uè, uè". Quindi, ehm, cose che non mi competono, cose per cui non non non perce
Chiaro. Ah, quindi vai oltre quello che dovresti fare, proprio per per per le la tua profe quello che è la tua professione.
Assolutamente. Ma guarda, ti dico, io non sono neanche, ehm, del tutto sicuro che io possa lavorare, ehm, all'interno della scuola, da solo, con il mhmm, con con col disabile. Dovrebbe esserci sempre, almeno un un insegnante di sostegno. Proprio per per un discorso di responsabilità, che noi non siamo dipendenti diretti del del della scuola. Ma siamo mandati lì da una cooperativa di educatori. Noi non potremmo avere più di tante res più di cer cioè, più di tanto la responsabilità. E invece, eh, quotidianamente ci troviamo a a gestire situazioni, anche gravi o pericolose. Con magari, ragazzi violenti e completamente da soli. Oggi, addirittura è finita la scuola, la scuola si è svuotata. Son rimasto io educatore con una ragazza. Ehm, non di certo no di certo non dovevo essere io a a trovarmi lì.
Coi ragazzi. <tsk> Capisco. <tsk> Da soli. Ad aspettar la babysitter, no, certo.